Oh oui, carrément. Et on le faisait d'ailleurs aussi. Et tu vois, on le faisait avec eux au début parce que c'était les personnes dont on était le plus proche. Puis après, finalement, on a commencé à développer des relations aussi avec, heu heu, les 2 appartements du bas, avec même, heu, un des appartements au-dessus. Heu, et puis finalement, oui, on se rendait tous service au final, heu. L'air n enfin, on s'envoyait des messages tu vois sur le groupe en disant: «Heu, oh, zut, je viens d'apprendre que mon colis va être livré aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un est à la maison? Si oui, possible de le récupérer?» Tu vois? Et heu, ça, on le faisait tous. Du coup, après, entre nous, hem, il y avait les colis. Heu, moi, quand, heu, quand j'ai accouché, <chuckles> ça c'était trop mignon. Quand j'ai accouché, heu, le jour où je suis rentrée à la maison de l'hôpital, j'ai eu le droit à des petites cartes, heu. J'ai eu le droit en fait, ils s'étaient tous hem, mis ensemble pour m'offrir une, heu, carte cadeau de, heu, repas préparés. En fait, il y avait un service qui existait comme ça à Montréal et heu, et voilà, ils m'avaient offert en fait un certain montant que je pouvais dépenser sur la plateforme pour me faire livrer des repas chauds parce que bon, post-grossesse heu, post-accouchement c'est compliqué. <laughs> Hem, mais tu vois ouais, des petites attentions comme ça en fait, délicates, heu, ils m'avaient offert des fleurs, des trucs comme ça quoi, donc heu. Je trouvais ça mignon.
Mmh mh. Ouais, une belle attention. Mmh mh. D'accord, ça décharge, hein. Ben oui. C'est clair. OK. Ouais bah oui, c'est une belle attention.
Je me dis que c'est là qu'on qu'on qu'on a confiance, qu'on s'entend bien, qu'on a on a dépassé, tu vois, le stade de simples voisins qui se croisent, heu, rapidement et qui se font un signe de la main, quoi.